Ừm, ờ, hoá ra là thế. Ê, nghe kể thôi là mình đã thấy ngon rồi ấy! Cái mì vịt tiềm thì là một cái món mà rất là nổi tiếng của người Hoa, mà bây giờ là đến với quán ăn đó thì không biết là, ờ, cái món ăn đ hôm đó thì nó có khiến cho bạn cảm thấy, kiểu như là, ngon miệng và không và bạn có thể miêu tả chi tiết xem là cái món đó nó như thế nào hông?
Ừm, đúng rồi. À. Ưm, ừm, được chứ bạn, trời ơi, mình ấn tượng lắm, mình nhớ rõ lắm nha. Là mì vịt tiềm mình nhớ là cái nước dùng rất là thanh đạm nha bạn, thì bạn biết nó có cái mùi đặc trưng mà, đúng hông? Của mấy cái, ờm, nguyên liệu mà hơi, gọi là, thảo dược một xíu đó. Rồi, xong rồi cái thịt, ờ, vịt thì nó bị là, sao ta, nó mềm ở bên trong mà ở ngoài là được chiên giòn, cái lớp da đó bạn. Trời ơi, ăn với đu đủ mà ngâm chua, cực cực kỳ tuyệt vời luôn bạn ơi!
Ừm.
Ờ, với lại cái nước chấm đặc biệt của họ nữa bạn. Ừm, đúng rồi, kiểu như, họ có pha giấm á, ừ, đúng rồi.
Ồ! Nghe thôi đã thấy ngon rồi á. <chuckles> Ồ, thế á? Thế thì không biết là cái nước chấm đặc ờ, thế thì không biết là bạn có thể là kể xem là cái nước chấm đặc biệt của họ là cái, a, mùi vị như thế nào này? Và bạn ăn xong, bạn có đoán ra được cái nguyên nguyên liệu ở trong cái nước chấm đó không?
OK. <chuckles> Mình cũng đoán được sơ sơ đó bạn, tại mình ăn cái món này cũng nhiều rồi, thì mình, ờ, nghĩ là sẽ có cái giấm nà, giấm tiều á bạn, đó thì nó hơi chua chua nhẹ ha, pha thêm miếng nước tương, mằn mặn nè, rồi hắc xì dầu thì mình thấy hình như cũng bỏ ít thôi, hông có bị nồng quá, rồi có thêm một xíu tương ớt nữa bạn. Ừm, đó mình ăn là rất là hòa quyện luôn.
Ồ. Trời! Nghe bạn kể thôi mà mà nghe thấy là cái món này nó siêu ngon rồi ấy, và công nhận là cái món vì, ừm mì vịt tiềm này nó cũng, kiểu, rất là đặc biệt ấy nhỉ, ở ngoài là cái nước sốt là nó thanh thanh, nó ngọt ngọt đ thịt vịt là ngon á, rồi còn chấm thêm cái nước sốt đặc biệt nữa. Trời ơi! Vậy là công nhận là bạn đã tìm được là đúng ha đúng là một tìm được cái quán ăn ngon rồi đấy. Thế thì không biết là bạn cũng có chia sẻ là bạn đã từng ăn cái món này nhiều rồi, thế thì không biết là ấy, cái hương vị của cái món ăn này ở cái quán này so với những cái nơi mà bạn từng ăn thì nó như thế nào?
Ừ Đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi bạn, ừ. Ừm, OK. Đúng rồi. Ờ, thì nói chung là mình thấy cũng kha khá giống nhau đó bạn, tại vì mình cũng đã tìm được cái, ơ, quán mì vịt tiềm ngon ở nhà mình rồi. Nhưng mà cái điều mà mình lưu luyến nhất á bạn là cái món khác cơ, không phải món này, mình ăn được nhiều món khác nữa bạn, thì mình cảm thấy là rất là wow luôn.
Ồ! <laughs> Ờ, thế á. Wow! Nghe thế thì mình cũng đang rất tò mò là không biết là những cái món khác là món gì nà?
Ừm, đúng rồi.